يعني هل في حد من زملاء العمل كان بيفضفض معاك، أو مجرد إنه عايز منك دعم نفسي مثلًا، وأنت كنت بتديه له؟
معاكِ حق. بصراحة لأ، لا، لا خالص ما حصلش كده قبل كده، وديّة أول مرة فعلًا أفكر فيها مع حد يقدر يقول لي إن هو فعلًا، يعني وصلني المستوى دوّة من التفكير، لأ خالص تفتكري، عشان كده فعلًا هُم ما عندهمش حتة إن هُم يكون عندهم الروح الخاصة بأنه هُم يحسوا بيَّ، أو يسمعوني أو إن أنا أفضفض لهم ،أو أحكي لهم فعلًا مسؤولياتي، أو مشاكلي؟
إمم. آه، بالضبط هُم، آآ، ممكن تشوفها من ناحية إنه لا هُم مش مش فكرة متجاهلينك، أو مش هُم مش عايزين يسمعوك هُم مش عارفين، يعني هُم حتى لو قالوا لك كلام مثلًا، امم، على سبيل مثلًا لا والله الدنيا هتبقى أحسن، الدنيا مش عارفة هتبقى إيه، هتبقى مرة وهتعدي، بس أنت لو كررت الموضوع كذا مرة، إنك عايز تفضفض وهُم Already مش عارفين حاجة عنك، الموضوع هيبقى كليشيه زي ما بيقولوا إن أنا هافضل أقول لك نفس ال أنا مش هاساعدك أنا كده، كده مش هاعرف أساعدك، وطبعًا طريقة طريقة طريقة التعبير لكل بني آدم برضه بتختلف خد بالك، ممكن أصلًا شخص ما يبقاش عارف يعبّر، فما مش عارف يساعدك أساسًا.
أيوه، صح. أ أنا حاسس يعني أنا عايز أقول لِك إن أنا يعني أيوه، صح، أيوه معاكِ حق، بس لا هُم عندهم اسلوب إن هُم بيحكوا لبعض، لكن مش بيحكوا لي يعني أنا سمعتهم قبل كده بيتناقشوا مع بعض، وكان فعلًا منهم آه، آه، لسه كنت هاقول لِك هُم قريبين جدًا من بعض خارج العمل، عشان كده لسه واخد بالي من الحته دي بالضبط، عشان كده كانوا بيحكوا البعض فعلًا، آه، هو أنتِ عايز أقول لِك إن أنا كنت في الأول خايف أتكلم معاكِ؛ لأن خايفِك تبقى عاملة زيهم بصراحة، بس لأ يعني حقيقي
وهل هُم قريبين من بعض خارج العمل؟ إمم. إمم. لا، لأ خالص، ده أنا موجودة هنا عشان أساعدك يعني، أنا موجودة أي وقت عشان أساعدك.
شكرًا بجد أ أنا اتبسطت جدًا إن أنا أصلًا مجرد ما اتكلمت معاكِ، ومجرد إن أنتِ فعلًا قُلتِ لي كام نصيحة كده، حسيت بإن أنتِ عارفة لمّا يكون في تلج كده نزل على حاجة سخنة بجد، يعني شكرًا بجد ليكِ على الكلام ده، وبجد أنا مبسوط جدًا فعلًا، إن أنا يعني اتكلمت معاكِ وسمعتيني للآخر، وادتيني كمان نصايح فعلًا تفيدني، بجد شكرًا جزيلًا ليكِ.
<laughs>